Hi, du, ich habe folgendes Problem. Ähm. Ich nehme mir eigentlich immer vor, äh, recht früh aufzustehen. Und wie das dann so ist ähm, ich denke, es kennt jeder, äh, hatte jeder schon mal. Ich drücke dann 10 Mal auf die Schlummertaste und auf einmal ist dann wieder ein <chuckles> 1 Stunde später, 1 1/2 Stunden später. Dann stehe ich wieder später auf und, ähm, ja, dann merke ich dann abends: „Okay, ich bin nicht müde,“ und dann gehe ich dann automatisch wieder später ins Bett und so. Ja, so zieht sich das 'n bisschen im Moment durch. Ähm, und ich würde es echt gerne ändern, weil ich eigentlich merke, so, wenn ich wenn ich früh aufstehe, dann habe ich viel mehr vom Tag. Es fühlt sich, selbst wenn ich dann gar nicht so viel mache, fühlt’s sich irgendwie trotzdem einfach produktiver an.
Mhm.
Und es fällt mir aber im Moment einfach wirklich super schwer, da mal 'n ordentlichen Schlafplan <chuckles> hinzulegen.
Ja, also, erst mal vielen Dank für diese kurze Erklärung über deinen Sachverhalt und ja, das ist natürlich nicht sehr schön, muss ich ehrlich dazu sagen. Also, Schlaf ist natürlich wichtig. Jeder Mensch muss schlafen und am besten natürlich erholsam und gut. Ähm, hast du dir denn schon mal Gedanken darüber gemacht, woher das kommen könnte? Also, denn jeder kennt's natürlich, dass man mal vielleicht mal Tag hat, wo man den Wecker überhört oder einfach mal schlecht schlafen mu äh, konnte. Aber hast du dir vielleicht schon mal Gedanken darüber gemacht, ob's da vielleicht spezifische Gründe für gibt, warum das eventuell bei dir so ist, wie es ist?
Mhm. Ja, also, tatsächlich habe ich äh, also, ich bin, äh, Student, dementsprechend, äh, arbeite ich nicht. Das würde natürlich also, fester Job würde natürlich helfen, wenn man irgendwo sein muss, äh, sonst wird man gefeuert ist das ja 'ne ganz andere Sache. Ähm
Mhm. Hm.
Ja, also, im Moment bin ich tatsächlich im Studium auch in 'ner eher entspannten Phase, also, ich habe die, äh, schlimmste Lernphase so hinter mir. Ähm, da habe ich's tatsächlich auch echt gut hingekriegt, immer früh aufzustehen, einfach weil man da in so 'nem Rhythmus drin war. So bin ich um 6:00, 6:30 aufgestanden zum L äh, zum Lernen. Also, habe habe dann erst gefrühstückt, aber dann saß ich halt schön früh am Schreibtisch, habe dann echt viel geschafft und war dann dementsprechend abends auch k.o. und ja, da war ich eigentlich in dem Rhythmus, der mir eigentlich auch ganz gutgetan hat.
Mhm.
Aber dadurch, dass ich im Moment so 'n bisschen ja, von den Verpflichtungen her deutlich deutlich, äh, weniger habe, ähm, merke ich, dass ich da so selber nicht die Äh, ja, die Kraft oder so die den Zwang, den den ich anscheinend brauche, so, der fehlt so 'n bisschen, und dann lasse ich's halt so schleifen und dann denke ich mir: „Ja komm, kannst jetzt auch 'ne 1/2 Stunde noch schlafen.“ Und ja, so entsteht das dann. <exhales>
Ja. Mhm. Ja, verstehe ich voll und ganz. Also, grade wenn man so in 'ner Phase im Leben ist, wo es vielleicht ein wenig, ähm, gemütlicher, sage ich jetzt einfach mal, zugeht, ganz im Gegenteil zu der Prüfungsphase, wo du dich befunden hattest. Und
Genau, ja.
das, was du jetzt damals gefühlt hattest, sprich dieser Druck, sage ich jetzt einfach mal, und vielleicht auch dieser Stress, der hat ja dahingehend geholfen, dass du ja abends anscheinend erholsamer schlafen konntest und besser schlafen konntest. Schätzt du denn, dass du vielleicht diesen Druck und diesen Stress, sage ich jetzt einfach mal blöderweise, auch vielleicht heute auf dein Problem projizieren könntest? Also, vielleicht nicht direkt mit negativem Druck oder Stress, aber ich sage jetzt einfach mal, du warst ja wahrscheinlich etwas beschäftigt mit deinen Gedanken oder hattest Prioritäten und Ziele. Hättest du s Vergleichbares denn heute vielleicht?
Mhm. Ja, schon. Also, natürlich jetzt im Moment in dem Ausmaß, ähm, nicht, weil das war so die das war so die wichtigste Prüfung, sage ich mal. Also, ich, äh, studiere Jura und das war dann das 1. Staatsexamen. Da hat man dann Jahre für <chuckles> gearbeitet praktisch, dass das klappt. Und dann ist man dann also, als das dann geklappt hat, war man so: „Boah, jetzt, äh, ist das Schlimmste geschafft. Jetzt, äh, kann ich mir auch mal 'ne Pause gönnen,“ so nach dem Motto.
Mhm. Mhm.
Ähm, ja, und jetzt habe ich praktisch 'n Semester, wo ich irgendwie nur 2 Vorlesungen habe. Ich muss nur einmal in der Woche zur Uni, und, äh, selbst an dem Tag ist die Vorlesung erst um 14:00. Das heißt, früh aufstehen ist nicht mal ja, also, danach nicht mal nötig.
<chuckles>
Aber ich merke halt, dass es so mir schon irgendwie fehlt, ähm, einfach auch viel mehr vom Tag zu haben. Also, ähm, ja, dass man einfach mehr mehr machen kann am Tag, äh, aber dadurch, dass ich irgendwie Ja, in so 'ner Leerlaufphase bin, grade was die Verpflichtungen angeht und dementsprechend, wie du schon sagst, also, der Stress, der der ist halt wirklich einfach nicht da im Moment. Ähm, und ja, ich weiß nicht, wie ich ihn mir praktisch wieder mache, so auf positive Weise vielleicht. Also, wie du schon gesagt hast, so 'n Negativ-Stress muss ja jetzt auch nicht sein, wenn's nicht sein muss.
Mhm.
Aber ja, irgendwas muss ich halt wieder ändern, damit ich wieder in diesen besseren Rhythmus komme, weißt du?
Auf jeden Fall. Ähm, was hättest du denn so für Ideen, die man dafür nutzen könnte? Jetzt mal ganz blöd gefragt, also, wenn ich einfach mal 'n Vorschlag nennen darf, zum Beispiel Sport wäre jetzt vielleicht etwas, was du so 'n bisschen priorisieren könntest, grade wenn du ja grade so viel Zeit hast. Da könnte man zum Beispiel morgens Sessions draus machen, wo man vielleicht etwas früher auch ausm Bett rauskommen muss und dem Körper auch ein Gefühl von Ziel und Orientierung geben, um es mal so auszudrücken. Oder vielleicht hast du auch ganz andere Ideen. Also, was hättest du denn so für Vorschläge, die du dir selber machen würdest?
Mhm. Ja. Ja, also, Sport ist schon eigentlich 'n, äh, guter Punkt. Ich, äh, mache auch eigentlich tatsächlich ganz gerne, ähm, Kraftsport, also nicht im Fitnessstudio, aber ich trainiere ganz gern zu Hause. Ähm, das habe ich bisher tatsächlich immer so
Mhm.
vorm Abendessen ungefähr so gemacht, ähm. Morgens habe ich das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ähm, das könnte ich mal testen, dass man sich praktisch, ja, 'ne Zeit setzt, äh, wo man sagt: „Okay, dann da m da fange ich zwingend mit'm Training an,“ dass man da so 'n bisschen, ja, sich selber noch mal so 'n Zwang aufbaut äh, dann dass man dann aufsteht. Ähm, könnte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. So 'n Morgentraining wäre auf jeden Fall neu, aber könnte ja funktionieren. Ansonsten
Mhm.
Ja, ist 'ne gute Frage, was ich da sonst so für Ideen für mich hätte. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, dass ich mir ja?
Also, vielleicht Also, vielleicht darf ich dir ja noch mal 'n paar Inputs geben, zum Beispiel, wenn wir auch schon bei Sport sind. Ja, eben, klar, kein Thema, dafür fragst du ja auch. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, probier vielleicht auch einfach mal was Neues aus. Also, jetzt habe ich schon rausgehört, du bist schon sportlich aktiv. Das ist schon etwas, was du wahrscheinlich schon in deinem tagtäglichen Plan hast. Aber wie wären denn Sachen, die du vorher noch gar nicht so in Betracht gezogen hast? Also, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob du gerne Videospiele oder so was spielst, aber das kann auch mal dazu helfen, 'n paar Stündchen am Tag zu vertreiben oder einfach mal 'n langen Spaziergang zu machen. Oder vielleicht lebst du auch in einer festen Partnerschaft. Und oft kann man ja auch gewisse Dinge mit dem Partner oder der Partnerin verbinden und verknüpfen. Also, eventuell wären das so kleine Hilfsmittel für dich. Oder du hast vielleicht auch andere Ideen?
Ja, sehr gerne. Sehr gern. Mhm. Ja. Mhm. Ja, stimmt schon. Also, das äh, ich lebe äh, genau, ich lebe tatsächlich mit meiner Freundin zusammen. Und, ähm ja, also, das das könnte ich auf jeden Fall auch mal, ähm, ansprechen, dass man praktisch Versucht gleichzeitig, äh, dass also, dass man versucht, dass beide wirklich früh aufstehen. Das, äh, hilft natürlich eigentlich. Also, wenn wenn der eine schon aufsteht, ist es eigentlich so schon mal 'n guter Anreiz, dass man nicht selber noch irgendwie stundenlang liegenbleibt. Das stimmt. Ähm, genau, da könnte ich mal äh, noch mal drüber sprechen. Ansonsten
Mhm.
Ähm. Ja klar, also, Videospiele, äh, bin ich tatsächlich auch ein, äh, großer Fan. <chuckles> Ähm.
<chuckles>
Ja, ich sage mal für den, schl also, morgens ist natürlich so von von meinen Freunden die arbeiten dann halt alle also, ist schwierig, sich da jetzt morgens, äh, zu f für verabreden. Aber abends, ähm, ist das tatsächlich was, was wir eigentlich öfter machen. Nur muss man da natürlich auch wieder gucken, dass man das jetzt nicht komplett eskalieren lässt, äh, <chuckles> dass man dann auf einmal um 1:00 nachts noch am Zocken ist, und dann hat man's eigentlich wieder versaut mit dem mit dem Schlafrhythmus. Das ist dann so 'n bisschen die Schwierigkeit.
Vollkommen richtig. V vor allem, ähm, ja, wie du es gerade schon selber schön sagtest, ne? Das sollte ja nicht Ziel der Sache sein, um aber eventuell gibt es ja für dich etwas, was du gerne mal ausprobieren würdest, aber bis dato einfach noch nicht gemacht hast. Da bin ich mir sicher, weil normalerweise hat ja jeder so etwas in der Richtung. Und wenn du jetzt, sage ich mal, abends als letzte Amtshandlung vorm Schlafengehen dir etwas aussuchen möchte äh, müsstest, egal was, was wäre das für dich so, wo du sagen würdest: „Das würde mir auf jeden Fall helfen, auch beim Schlafengehen beziehungsweise einfach müde zu werden“? Also, egal was, was wäre so für dich das beste Hilfsmittel?
Mhm, ist 'ne gute Frage.
Vielleicht Sport, vielleicht was Gutes zu essen oder 'n Song oder Schäfchen zählen. Vielleicht hast du ja etwas, was du einfach bis dato noch nicht ausprobiert hast, aber gerne einfach mal ausprobieren möchtest. Vielleicht wäre das ja dann der Moment dafür.
<chuckles> Ja. Ja, also, du hast ja eben ges äh, spazieren gehen genannt. Also, vielleicht äh, wäre das so was. Ist zwar äh, also, habe ich tatsächlich auch noch nie ausprobiert, aber so dass man dann praktisch noch so 'n Abend Schrägstrich, äh, Nachtspaziergang sodass man dann um sagt: „Um um 11:00 gehe ich noch mal raus, einfach nur grad eine Runde, äh, um 'n Block gehen.“ Dass man dann vielleicht davon noch mal 'n bisschen müder wird, das könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass man da dann, danach auch umso umso lieber ins Bett geht, sage ich mal, gerade bei den aktuellen Wetterverhältnissen, könnte das ja eigentlich was sein, was, äh, ganz gut funktionieren könnte.
Mhm. <chuckles> Würde ich dir auf jeden Fall mal empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, also, auch ohne den Gedanken, ob es funktioniert oder nicht. Lass das einfach mal an der äh, der auf der Seite und probier es einfach mal aus. Und dann schaust du einfach mal, was daraus wird. Und in der Hinsicht würde ich mich auf jeden Fall noch einmal bei dir bedanken für dieses tolle Gespräch. Ich durfte auf jeden Fall selber auch noch mal viel mitnehmen. Danke dafür.
<chuckles> Das freut mich. Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei dir für die äh, für die Hilfe. Also, da werde ich auf jeden Fall mal einiges von ausprobieren und dann hoffe ich, dass das, äh, demnächst besser klappt mit dem Frühaufstehen. Dann vielen herzlichen Danke dir.
Gerne doch und viel Erfolg.